Ah depuis le Covid, le télétravail il est un petit peu partout, ça fait un peu moins de trajets, plus de pyjama et cetera. Toi je sais pas si tu es au télétravail et si, heu, tu l'es, heu, un peu comment est-ce que ça aura pu un peu changer ton quotidien, toi?
Bah, c'est vrai que ça m'a ça m alors là tout de suite concrètement parlant je suis en je suis au chômage donc je suis plus en train de travailler mais c'est vrai que dans mes derniers, heu, mes dernières entreprises, j'ai effectivement eu le télétravail une partie, heu, au bureau et une partie à la maison. Moi, ça a eu pas mal d'impact et je dirais même, heu, bah, sur ma vie en général, parce que quand le Covid est arrivé, au début, j'ai eu énormément de mal parce que je me considérais quelqu'un de super sociable. Et j'ai eu du mal d'un coup à me retrouver coupée, heu, tout ça. Jusqu'à en plus, j'ai eu plusieurs déménagements en cours de route et tout, heu, ce que ch
OK. Oui, d'accord. Ah oui, ça a forcément pas aidé. <chuckles>
Non, ça a pas aidé parce que, bon, le Covid a commencé, j'étais en colocation. Là, maintenant, j'ai je loue un appart, enfin, j'ai mon appart à moi et tout donc c'est vrai que c'est différent, heu, mais je me suis rendue compte aussi avec le télétravail auf quand j'ai changé d'entreprise et tout, que réellement je pensais que j'étais sociable l alors je le suis mais, hem, à petite dose.
Ouais. D'a d'accord, mais tu quand tu l'as vécu un petit peu comme une liberté du coup, ou plutôt, voilà, un petit ouais parce qu'on peut voilà avoir du mal justement à se mettre, heu heu, le valm le pied à l'étrier ou ce genre de choses, toi ça tu as réussi à trouver ton rythme quand même?
<laughs> Au bout d'un moment Ouais. Mmh. Au bout d'un moment, en fait, quand j'ai déménagé finalement dans mon appartement à moi, heu, j'étais encore en train de non, je suis entrée dans une nouvelle entreprise et tout et c'était pareil au début. Donc de moitié télétravail moitié à la maison. Heu, bah, oui, télétravail maison moitié, heu, bureau pardon et moitié à la maison. Et en fait, heu, je me suis rendue compte petit à petit que le rythme, heu, me dérangeait pas parce qu'en fait, heu, je bah, les gens je les appréciais beaucoup mais c'est vrai que quand j'étais chez moi je me sentais pas si mal que ça. Mais aussi s parce qu'en fait j'ai commencé à un moment donné avec le travail j'ai je suis tombée en dépression donc j'ai commencé la psychologie et tout ça
Ouais. Ah, oui! <chuckles> D'accord, oui.
et mais c'était pour des choses à part, hein, et c'est en fait petit à petit je me suis rendue compte que, bah, finalement le télétravail c'est pas si mal que ça. C'est-à-dire ça à ça à à petite dose donc je su je suis sociable, je suis tout ça mais à petite dose donc j'aime bien un peu te je sais pas par exemple n une semaine on va dire tu vois des gens au bureau et le reste du temps tu es à la maison. Moi par exemple c'est un rythme qui me va parfaitement ce genre de choses.
Ouais, mais du coup heu D'accord et ça te permet un petit peu voilà de d'avoir heu, ton quota de de relations sociales et après un petit peu quota tranquille et cetera. Je sais pas si tu as des animaux de compagnie ou pas qui permet peut-être voilà de OK
C'est ça. Non j'en ai pas, j'ai pas d'animaux de compagnie, heu, mais j'aime bien en fait, je fais des choses, heu, je je sais pas moi ça m'a j'ai eu du mal au début, mais heu, parce que je pense que ça a été soudain pour beaucoup de monde aussi, mais heu ouais, mais finalement au fil du temps mais bon ça a quand même duré au moins 3-4 ans on a été avec le COVID, quelque chose comme ça il me semble 3-4 ans, je sais plus.
Ouais. Oui ça peut tomber sur tout le monde en même temps oui. Ouais, quelque chose comme ça.
Donc heu, petit à petit, heu, tout ça. Là, maintenant je suis, sincèrement c'est ce que je dis 1 semaine, heu, au bureau et 3 semaines chez moi et c'est parfait. <chuckles>
Mais du coup Ouais tu as réussi à trouver un bon équilibre, du coup, ça, c'est cool, mais du coup tu as, mmh, tu as créé enfin tu as aménagé un environnement chez toi, heu, particulièrement travail, un petit bureau et cetera? Ou alors tu bosses un peu dans le canapé, un peu dans ta chambre, un peu dans le salon? D'accord.
Ouais. Non, non ça j'arrive pas parce que même en étant chez moi, heu, durant une époque j si je restais en pyjama comme beaucoup de gens le font tout ça mais comme j'étais je suis rentré après je me suis mis en arrêt pour dépression et tout, c'était pas des trucs qu'il fallait que je continue à faire, en fait, j'avais besoin un minimum de se doucher, d'être au moins habillée, d'être ce genre de choses et j'ai toujours préféré travailler sur une table parce que moi dans l dans le canapé avec, heu, l'ordinateur il est pas stable et tout je je j'arrive pas, ça c'est un truc que j'arrive pas. Donc j'ai ma table de bureau, en plus, dans une entreprise à un moment donné on a eu la chance d'avoir, heu heu, comme une aide, en fait, pour pouvoir acheter justement une table de bureau une table et heu, un faut, hem, une chaise de bureau donc heu c'est ça.
Bah tant qu'à faire. Oui, d'accord. D'accord oui mais vous chez vous. Ah ça c'est cool ça par contre, mais du coup heu
C'était, heu
Tu as parfois parce que alors tu as l'air de de quand même d'apprécier comme tu disais le le fait de avoir un moment enfin 1 semaine pour toi, 1 semaine au bureau et cetera, mais ça t'arrive, heu, d'avoir des problèmes de communication justement quand tu es chez toi et que t tu peux pas directement en parler avec le les collègues de certaines choses, ça peut créer des petites incompréhensions ou des délais supplémentaires ou?
Mmh. Bah, pas tant que ça parce que maintenant avec tout ce qui est Zoom justement les réunions d'équipe, elles peuvent se faire par Teams, Microsoft, Zoom. Il y a pas mal d'applications qui existent et qui ont été adaptées par rapport au télétravail donc en fin de compte, bon à part des tu as des problèmes de connexion et tu peux ça peut arriver mais tu peux avoir des problèmes de connexion même en étant bureau, hein, puisque moi j'ai déjà été dans les entreprises où bah, boum, un beau jour, heu, ça arrive à monde des coupures d'électricité, par exemple.
OK. Oui. Oui c'est sûr.
Donc j f f
Oui, non, ça, c'est sûr, mais tu arrives comme, heu tu arrives à garder un genre de de frontière entre vie privée et vie, heu heu, vie pro justement chez toi parce que c'est pas forcément évident parfois, heu, voilà de de se dire, heu: «de telle heure à telle heure, je ne fais rien», ou est-ce que parfois tu t'autorise à partir faire des petites courses ou faire un petit truc à côté ou?
Ah, c'est compliqué. Ouais j je pense que beaucoup de monde de celui qui dit, celui ou celle qui dit 100 % concentré, s ne je pense que c je pense pas que ce soit correct on a tous nos j'essaye de me concentrer un maximum et je sais aussi les moments où je suis plus productive donc j'en profite vraiment. Par exemple, je sais que moi le matin je suis très productive l'après-midi j'ai beaucoup de mal, donc je je préfère bien travailler, par exemple, le matin et puis si après-midi, heu mais par contre je triche pas c'est-à-dire je préfère me mettre en arrêt dit: «Je sors une petite 1/2 heure je vais prendre l'air ou peu importe.» Qu'il y en a qui savent utiliser qui ont des des des systèmes, par exemple, pour laisser l'ordinateur allumé et que ça te fasse pas comme, heu, indisponible ou ce genre de choses, ça je le fais pas je triche pas donc c'est je reste quand même devant l'ordinateur après c'est vrai que je suis peut-être pas aussi productive l'après midi que le matin, ça c'est sûr.
Oui. Ouais. OK. D'accord, OK. <chuckles> Oui bon après hein c'est si tu es tu as réussi à produire ce qu'il fallait le matin, c'est déjà pas mal. Tu as des petits rituels peut-être le matin justement quand tu te tu te lèves et cetera? Tu te lèves plus tard ou plus tôt qu'à l'époque où tu allais au bureau?
Mais heu C'est ça, en fait. Non, je je peux pas, je suis quelqu'un qui a besoin de temps le matin, heu, j'aime beaucoup parler, mais tant que j'ai pas déjeuné, ça sert à rien de me parler. Donc j'ai besoin de parce que je réponds pas, en fait, c'est même pas je fais exprès, c'est que je réponds pas mais heu, donc j'ai besoin de temps que ce soit en télétra même d'ailleurs les gens étaient surpris, un jour je me souviens on en parlait heu, moi j'aime bien me lever au moins 2 heures avant pour être tranquille parce que je vais pas vite je suis quelqu'un de très posé peace and love, donc j'aime bien prendre mon temps le matin. Si on me stresse ça va pas, mais quand je disais aux gens on en parlait toujours les discussions ah ouais on commence je sais pas, par exemple on commençait à 09:00 non: «Ah oui à quelle heure, heu, tu te lèves, alors moi je me lève à 08:00» moi je me moi j'entendais même 08:00 et demie, des fois, ils disaient: «Han, comment tu peux faire dit c'est pas possible, moi à 08:00 et demie.» Heu, il me dit: «Mais toi tu lèves à quelle l'heure?» je fais «bah, je sais pas moi je me lève à 06:00-06:30, un truc comme ça, mais c'est super tôt, ou ais, mais bon, je préfère quand même déjeuner, je préfère me doucher, au moins être un minimum présentable». Après c'est mon rythme à moi que je vais que j'aille au bureau ou en télétravail ça me fait pas non ça ça va pas changer, par contre.
Ouais. D'accord. D'accord. Mmh. <laughs> Oui, c'est ça D'accord et niveau qualité de sommeil justement parce que, heu, peut-être que du coup voilà tu le fait de f t savoir que tu as peut-être pas forcément obligé de prendre une douche le soir ou le matin que tu peux peut-être un peu plus te laisser aller ça change un peu quand même, heu, ta façon de vivre tes journées au jour le jour?
<clears throat> Mouais. Ouais. Bah ça change un peu, au début ça a été un peu compliqué de trouver un rythme plus ou moins régulier parce que en plus, heu, j'étais diagnostiquée TDAH donc j'ai du mal, en fait, à me à rester concentré, heu, longtemps au bout d'un moment je décroche mais hem
D'accord. Oui.
c'est des trucs à trouver, moi être à la maison ce qui m ce que ça me facilite c'est que ce que tu dis c'est que j'ai un rythme, mais ça peut être un peu plus lâché par contre non une fois que le travail est terminé on parce que j'avais pris cette habitude à un moment donné de continuer à consulter, même en dehors de mes heures, les mails les trucs comme ça sans nécessairement travailler 100 %, mais jeter un coup d'oeil et je me suis rendu vite compte que c'était pas sain, hein, donc non, le le reste termine, on ferme l'ordinateur et voilà l'ordinateur du travail, il éteint. Après si je veux faire des choses sur mon ordinateur à moi ça c'est différent, mais c'est pas des choses de boulot, hein, jamais j'ai j'ai eu justement dans le portable l'application du travail pour les meetings, heu, le la boîte mail tout ça jamais je je le conseille pas ce genre de choses, ça t'empiète vite. <clears throat>
Ouais. Oui, c'est ton temps à toi. D'accord, s Ouais. D'accord, mais justement tu le fait que tu te connecte même après les heures de travail, c'est tu avais peur de manquer quelque chose, heu, un événement, d'être mis à de à côté ou c'était juste de la curiosité, heu?
Ouais. Non c'était parce que comme j'avais aussi installé ça sur mon portable des fois mon ordinateur il était en veille, puisque je m'étais retiré un truc comme ça, et je voyais une notification arriver forcément sur mon portable je la voyais. Donc si c'était un truc peut-être rapide à jeter un coup d'oeil ou que je comprenais pas, je me connectais, je regardais le mail, en fait. Alors j'attendais même pas le jour suivant, par exemple, donc s faut savoir, heu, il faut savoir mettre un un stop à un moment donné maintenant je le sais, maintenant bon là je suis au chômage actuellement mais heu, j'ai fait des entretiens, ils expliquent tous, heu, télétravail, heu, bureau il y a pas de souci, ça c'est plus ou moins toutes les entreprises qui le font, il y en a b la majorité le font donc ça encore, heu, et même, heu, j'ai fait un entretien, par exemple, ça a été curieux parce que je dis ça mais j'ai fait un entretien pour une entreprise qui me dit bon: «moi les 6 1er mois ce sera sur le bureau directeme au bureau directement» et je fais: «Ah mais ouais mais enchanté, en fait». Je crois que ça commence à manquer là, le fait de, mmh mais parce que je le choisis, parce que je vais mieux aussi parce que je suis plus en dépression parce que je me suis occupé de moi parce que mon cerveau va mieux, heu, donc je vois ça d'un autre œil aussi et effectivement retrouver un peu de parce que je suis au chômage depuis fin mai, donc ça fait plusieurs mois aussi que là, je suis vraiment «toute seule» entre guillemets
Ouais. D'accord, oui. OK. <laughs> Oui. Mmh, d'accord. Ouais.
donc heu, ça commence à me manquer un peu, heu, bah cette routine, tu vas au bureau, tu prends un café, tu vois tes collègues, tu
Oui, bah tout le l'ambiance de l'entreprise quoi tout simplement, avoir un rythme, heu, dirigé autour d'un d'un but commun un petit peu. Tu penses que tu pourrais, là maintenant, si on te proposait un travail qui était uniquement que, heu, bureau à plein temps, heu, tu hésiterais pas à dire oui ou tu préférais quand même avoir de temps en temps un peu de bah, de télétravail?
Un petit peu. C'est ça. Si le travail était intéressant, je dirais: «oui».
OK.
Si le travail est intéressant je dirais: «oui» parce que je vais mieux, en plus, j'ai trouvé déjà, par exemple, bah, je fais de la méditation mais bon c'est 10 minutes donc 10 minutes ça prend pas beaucoup sur mon temps donc je peux continuer à le faire même en travaillant, heu, je fais du Fitboxing mais il y a des s j'en fais tôt le matin mais il y a des sessions le soir aussi donc c'est pas non plus un problème, on va dire que ce que j'ai réussi à trouver qui m'a aidé à me centrer, à me canaliser, tout ça c'est applicable, heu, à un rythme, heu, de bureau on va dire, donc finalement et ça manque un peu, là ça fait plusieurs mois, heu, j'aimerais bien socialiser un petit peu, après voilà ça arrivera et parce que je le veux aussi, c'est différent.
OK. OK. <laughs> Voilà. Oui, c'est sûr, mais du coup, ouais tu f tu disais que tu avais eu voilà un moment un petit peu de de down et tu étais un peu, heu, dans la dépression et cetera. Le télétravail, c'est quelque chose, tu penses, qui t'a vraiment permis de prendre le temps, justement, de pouvoir travailler sur toi, heu, plutôt qu'aller au bureau?
Mmh. Ouais. Je pense que oui. Au début, j'ai eu du mal parce que s heu, je me suis retrouvé coupée du jour au lendemain, mais au fil du temps surtout quand j'ai réussi à avoir mon appartement en fait, comme là j'étais plus en colocation, c'était mon appart ça va faire 4 ans, heu, maintenant que je suis dedans 5 ans donc se ça a été mon espace à moi, petit à petit mais bon c'est compliqué, hein.
Ouais. Mmh.
Mais j'ai réussi à trouver un équilibe, j'ai réussi à trouver, heu ouais, j'ai réussi, mais ça fait un moment, hein.
Oui, ça doit <chuckles> Bah, félicitations en tout cas, et si tu devais donner un conseil justement à quelqu'un qui, heu, a n'arrive pas à se mettre, heu, dans le rythme du télétravail, qui arrive pas à se motiver, à se lever à temps, qui a tendance, voilà, à, par exemple, heu, s'il travaille sur plusieurs écrans, toujours avoir des choses à côté qui l'empêchent de se concentrer, fin des petits trucs, toi, qui t'ont permis de te canaliser justement. Surtout que tu avais des problèmes d'attention, tu me disais, heu, pour pouvoir, voilà, te concentrer sur le travail, même si on est chez nous avec, heu, bah, heu, tout le confort et puis les toutes les tout ce qui pourrait nous faire sortir un peu du travail, quoi.
Mouais. Ouais. Ouais. Bah, moi ce qui me va bien, c'est partager la journée en plusieurs périodes. Je crois que c'est c'est ça ressemble, on dirait la comme la méthode Pomodoro je crois que ça s'appelle, ou un truc comme ça mais je me mets alors je me mets pas de timer parce que j'arrive plus ou moins à contrôler au niveau du temps, mais déjà le portable, je l'ai pas à côté de moi parce que sinon, heu, voilà mais, heu, par exemple, je me dis: «Bon allez, je vais me concentrer sur ça durant une vingtaine de minutes, 1/2 heure», et je sais quand même si je vois des choses urgentes. Je vais les traiter tout de suite parce que je sais que c'est urgent aussi donc j'arrive quand même à la discerner entre ce qui est vraiment urgent ce qui peut attendre un peu, ce qui peut mais bon, le travail, c'est le travail puisque tu sais jamais en fin de compte, heu, tu peux être appelé pour une réunion, on peut te contacter.
Ouais. D'accord. OK. Mmh mh.
Donc heu, je me fais des trucs comme ça après au bout d'1/2 heure, bon allez un petit verre d'eau, je bouge, heu, je me lève, heu, je fais 2-3 pas et je me rassois et enfin voilà quoi, faut s'adapter un peu aussi.
D'accord, ouais tu fragmentes vraiment ta journée en petites périodes qui te permettent de te canaliser, heu, voilà 10-15-20 minutes. Ensuite, tu pars faire un petit truc, tu reviens, et cetera. Ça, ça a tendance à beaucoup t'aider et tu et ça t ça ça, à ton avis, ça aiderait aussi d'autres personnes?
Ouais. C'est ça. Moi ça me va. Bah, je pense que ça dépend des personnalités des gens aussi parce qu'à mon avis, ça peut s'adapter. Il y a des gens qui moi j'ai connu pas ma heu, enfin du monde aussi qui comme ch comme je te disais juste avant, il y en a qui me disaient: «Bah, je me réveille à 8:30, à 9:00 je suis branché». Ils faisaient des ils avaient des super bons résultats donc tu te dis: «Finalement, heu, je pense que c'est c'est unique et différent pour chaque personne en fait».
Ouais. Oui, c'est sûr, hein. D'accord, oui, bah oui, non, c'est sûr, ça fait sens, et tu crois que ça t'a appris aussi justement, heu, sur ta manière de travailler? Est-ce que tu penses que tu es plus efficace maintenant? Parce que justement, tu as pu, heu, tu as eu cette contrainte de devoir, heu, de pas avoir d'autres collègues, heu, qui qui soient là pour regarder si tu travailles bien, pas de supérieur où tu étais, bah, juste seule chez toi avec, heu, le besoin, justement, de travailler. Ça t'a améliorée, justement, sur ta manière de travailler?
Ouais. Mmh. Ouais. Moi je pense que oui, parce qu'en plus j'aime pas, heu, j'aime pas faire du mauvais travail. Même si c'est pas fait exprès parce qu'on se trompe tous, hein, donc on commet des erreurs, c'est humain, <clears throat> mais j'aime bien que les choses soient bien faites, en fait, donc heu, ça m'a surtout à me q à me à être centrée. À être centrée, à pouvoir, heu, bah, faire bien le travail, en fait, tout simplement, ouais. Si moi je pen j'ai eu du mal au début mais finalement, quand j'ai réussi à changer un peu le type et puis même en ayant mon appartement et tout les c'est là où les choses ont commencé à changer et ça finalement, bah, le problème du début c'est devenu final «un un bon côté» entre guillemets parce que ça m'a permis d'avoir plus de temps pour moi. Forcément, en travaillant et en vivant dans le même, heu, espace. Bon, tu as des facilités, donc ça m'a permis de découvrir d'autres choses, tout ça, ouais.
Ouais. Ça arrive. D'accord. Ouais. Mmh. C'est sûr. Et ça t'a pris combien de temps, à peu près, pour trouver ta propre petite routine?
Heu, j'ai eu un peu de mal quand même au début, même en ayant mon appart, parce que c'est tout nouveau donc quand tu t'adaptes à quelque chose, c'est compliqué mais heu, je dirais qu'avant de trouver là, maintenant, où j'en suis ça m'a pris quand même au moins 1 ou 2 ans, hein.
D'accord oui, donc il faut quand même, heu, voilà, être un petit peu endurant. C j'imagine que ça dépend aussi des personnes?
Ouais. Aussi, je pense.
D'accord. Bah, en tout cas, c'était hyper, heu, hyper intéressant. J'en ai j'ai appris pas mal de trucs.
Mmh. Bah, enchantée d'en avoir parlé, parce que c'est un thème en plus pas mal d'actualité, donc heu, super cool. Mmh.
Ouais, c'est clair. Bah, merci à toi.